Erzähl doch mal, wie vermeidest du, dass Social Media deinen Alltag bestimmt?
Also, das ist für mich ein großes Problem vor allen Dingen in der Vergangenheit gewesen und ich habe jetzt mittlerweile so 'n bisschen 'n paar Strategien entwickelt, wie man das Ganze 'n bisschen regulieren kann. Und zwar, das, was ich was, glaube ich, für mich der entscheidendste Punkt war, dass ich diese süchtig machenden Medien, beziehungsweise süchtig machenden Videos 'n bisschen ähm, also was heißt 'n bisschen äh, komplett weggemacht habe und jetzt hauptsächlich sinnvolle oder mehr oder weniger sinnvolle Inhalte, die halt zum Beispiel längere Videos sind, gucke.
Mhm. Okay, spannend. Äh, ja, habe ich auch schon 'n paarmal gehört von Leuten, dass das wirklich echt 'n Problem wird, grad mit diesen Shorts. Kannst du mal so 'ne Alltagssituation beschreiben, wo du sagst, so: „Ey, okay, in diesem Moment merke ich einfach, die sozialen Medien übernehmen da 'n bisschen die Kontrolle und bestimmen meinen Alltag und ich habe es nicht mehr im Griff.“ Vielleicht einfach mal so aus 'm Leben gegriffen 'ne Situation, wo dir das genau auffallen würde.
Auf jeden Fall, also, das das passiert mir halt oft, wenn ich wenn ich morgens, äh, zum Frühstücken an den PC gehe, suche mir ein schönes Video raus und dann finde ich gleich 5 Videos, die ich eigentlich gucken möchte. Und dann <chuckles> und dann gucke ich und esse und dann bin ich fertig mit Essen und dann gucke ich das Video noch zu Ende und dann will ich n nur eigentlich noch eins gucken, weil das ist 'n keine Ahnung und dann ist 'n Video von meinem Lieblings-YouTuber rausgekommen oder sonstiges und dann guckt man das noch und dann aber man hat ja eigentlich was zu tun und dann muss man ja eigentlich noch was machen und dann und dann geht halt eins auf's andere. Ich meine, wenn man Termine hat, dann ist es natürlich was anderes, aber aber wenn man solche Sachen wie Aufräumen oder oder Wäsche oder was auch immer zu tun hat, dann dann dauert das halt. Äh, d dann ist es halt nicht so dringend meistens und dann fällt mir das manchmal schwer, da den Absprung zu finden.
Okay, okay, verstehe. Also, Aufschieberitis kommt dann. Würdest du denn sagen, du hast da irgendwelche negativen Konsequenzen dann dadurch, wie zum Beispiel, was weiß ich, dass du sagst, so ich muss mich stressen, weil ich komme zu spät oder mich nervt es, dass ich nicht aufgeräumt habe oder was weiß ich, die Sachen erledigt habe, die ich eigentlich erledigen wollte. Merkst du 'n negativen Output dadurch dann?
Genau. Auf jeden Fall. Also, das Hauptsächliche, was ich als negative negativen Aspekt habe, ist, dass es dann halt unaufgeräumt ist und das ärgert mich dann, wie du gesagt hast. Und vor allen Dingen, will ich das aufschieben, geht's ja immer weiter und das Problem wird nur noch umso größer. Das heißt, es wird immer nur noch umso mehr Stress, bis es dann irgendwann sein muss und dann macht man's halt, ne? Wenn dann keine Ahnung, wenn irgendwas ist, dann muss man halt aufräumen, dann dann macht man aber dann hat man halt ebe auch immer viel, viel mehr zu tun und dann
Mhm.
ist es halt natürlich viel unangenehmer, als wenn man einfach schön graduell das Ganze machen kann. <chuckles>
Absolut, ja. Okay, ähm, wenn das jetzt ez weil du hast jetzt das Beispiel der der Videos, vor allem der kurzen Videos, ähm, genannt und, dass du da auch 'ne kleine Methode für dich gefunden hast. Ähm, sehe ich das aber richtig, dass es eigentlich hauptsächlich 'n Ding zwischen dir und dem Konsum von Entertainment-Medien ist? Also jetzt nicht unbedingt im Kontakt mit anderen. Also, du hast jetzt nicht den Druck, irgendwelchen Leuten antworten zu müssen, Dinge liken zu müssen oder selber etwas zu posten oder so, sondern das ist schon etwas einfach nur zwischen dir und dem Medium?
Ähm, also zu, f ich s würde sagen, zu 85 %, 90 %, ja. Es gibt auch 'ne Situat es gibt auch Situationen, wo ich dann 'ne WhatsApp kriege und dann unterbreche ich halt alles, um halt diese WhatsApp zu beantworten, sage ich jetzt mal, ne? Aber das ist dann meistens kurz zurückschreiben und dann macht man halt weiter. Das ist in den meisten Fällen kein Problem. Das Einzige, was ich manchmal habe, ist, dass dann jemand mit mir Discord kommen will und dann und dann sagt man halt „ja“ und dann ist man halt Discord und dann dann kann man nicht mehr arbeiten, weil man die ganze Zeit redet und dann <laughs> dann war's das halt.
Dann ist vorbei, ja. <laughs> Okay. Ja, dann erklär doch mal 'n bisschen, ähm, wie du das für dich geschafft hast. Hast du dann einfach, ähm, gewisse Plattformen zum Beispiel deinstalliert oder hast du allgemein vorher auch nur Content auf YouTube konsumiert? Also, geht's jetzt gar nicht so um die Shorts und den eigenen Feed, den man dann irgendwie durchscrollt, sondern war das immer 'n 'ne YouTube-Klamotte oder würdest du sagen, du hast auch einfach die Plattform gewechselt?
Ja. <giggles> Ähm, ich habe schon immer YouTube geguckt, auch schon immer YouTube-Videos, aber dann kam halt irgendwann TikTok und das war halt dann 'n Problem, sage ich jetzt mal, dann dann kam TikTok und dann wurde ich massiv süchtig auf TikTok, ne? Und dann dann habe ich's irgendwann geschafft, dass ich TikTok deinstalliert habe und habe dann halt die die die Zeit ich habe mir quasi selber verboten, unsinnige Videos und halt eben Kurzvideos zu gucken, weil die Kurzvideos eigentlich immer unsinnig sind. Und deswegen habe ich dann auch YouTube-Shorts zum Beispiel noch also, ich habe noch YouTube-Shorts noch längere Zeit geguckt, aber auch das habe ich dann zum Glück wegbekommen. Ähm, genau und dadurch, dass ich halt jetzt hauptsächlich sinnvolle Videos gucke, ähm habe ich halt nicht mehr so diesen diesen also, es es es fällt mir nicht mehr ganz so schwer, äh, a ja aufzuhören und und so und und ich habe halt den Riesenvorteil, dass ich halt noch was lerne oder solche Sachen halt, ne?
Wär's total spannend, wenn du das gerade erzählst, weil ich mich da selber so erwische, dass ich mir denke weil ich erinnere mich noch ganz genau, wie ich einfach händeringend mit irgendwelchen Alternativ-Apps und so versucht habe, diese Shorts von der vom vom Startbildschirm irgendwie wegzubekommen. Also, bei den frühe bei den älteren, ähm, App-Versionen von YouTube konnte man das tatsächlich noch deaktivieren und dann aber nicht mehr. Und, ich habe mir dann noch geguckt, gibt's irgendwelche Alternativ irgendwelche Vanced-Apps oder so, wo das nicht mehr angezeigt wird, weil das bei mir auch total der Punkt war, dass ich mir dachte, es ist einfach da man kommt ja in so einen einen einen Rauschmodus quasi und nichts davon interessiert mich wirklich. Also, ich gucke ja einfach nur weiter, habe dann 20 Videos geguckt, wie irgendwelche, äh, Tiere durch die Gegend rennen oder irgendjemand, äh, irgend 'n Blödsinn redet und ich kann mich noch nicht mal an irgendeins erinnern. Und habe es dann tatsächlich auch nur über die Möglichkeit hingekriegt, dass ich YouTube hauptsächlich über 'n Browser nutze und dann auch nur mit längeren Sachen. Spannend, ey. Also, äh, wird das bei dir noch angezeigt und du meidest es einfach aktiv oder hast du's, ähm, technisch entfernt?
<chuckles> Also, 1., du sprichst mir aus der Seele. Ich hab auch Vanced installiert gehabt, hauptsächlich wegen dem Adblocker ehrlich gesagt, aber das das mit den Shorts war natürlich 'n geiler Nebeneffekt. Ähm, aber dann, ah, ging das nicht mehr. Ich habe dann ich habe dann 'n iPhone bekommen und da kann man das jetzt ja nicht installieren und, ähm, genau jetzt jetzt, was ich was ich mir quasi als Regel genommen habe ich kriege die durchaus noch angezeigt, sogar eigentlich relativ häufig. Aber wenn ich wirklich ein Video sehe, wo ich denke, das würde mich jetzt also, ich meine, okay, wenn man 'n 30 Sekunden Video guckt, ist das ja egal, ne? Dann dann kann man auch was Unterhaltendes machen. Aber ich habe mir festgelegt, dass ich halt nicht scrollen darf und das klappt ziemlich gut, ehrlich gesagt. Also, ich ich ich kann dann ich -ich klicke dann drauf und dann klicke ich halt weg so, ne? Und dann dann gucke ich mir halt auch mal das gelegentliche Katzenvideo an, ne? Oder oder was anderes, ne? Aber das ist
Mhm. Mhm. <chuckles>
ganz wenig nur. Also, ich gucke zu 99 % eig oder wahrscheinlich noch mehr, ähm, längere Videos. Mhm. Ja, genau.
Okay, aber stark, dass du das so, ähm, mit mit einfach nur mit mit, äh mit Selbstkontrolle geschafft hast, weil ich hatte am Anfang auch noch 'n bisschen das Problem, dass man ja auch einfach ständig Shorts zugeschickt bekommt von irgendwelchen Leuten. Und dann dachte so auch: „Super, ne, ich klicke gar nicht drauf, ganz egal, was es ist, weil sonst hänge ich da wieder in dieser Spirale fest.“ <chuckles> Also sehr gut, dass du es hingekriegt hast, zu sagen, so: „Okay, ich darf nicht scrollen. Ich es muss irgendwie zumindest ähm, sollte es im im Großteil der Fälle irgendwie auch irgend 'n relevanten Content haben.“ Aber trotzdem auch sagst: „Ich kann mir auch mal die kurzen sinnlosen Entertainment-Sachen angucken.“ Das find ich echt gut.
Ja, danke auf jeden Fall. Es hat sehr, sehr, sehr lange gedauert, also bestimmt 6 Jahre, <laughs> bis ich das irgendwie bis ich das irgendwie halbwegs reguliert hatte und, ähm. Was ich so unfassbar fand, wie also, wenn ich dann gesagt habe: „Okay, ich gucke mir eins an“ oder wie du gesagt hast, wenn man dann, äh, auf 'n Link klickt. Ähm, ich habe, äh, wie das wie das automatisch, ohne dass du darüber nachdenkst, scrollst du einfach weiter. Und das ist so in der muscle memory drin und das war u so unheimlich. Das hat so lange gedauert. Ich habe t am Anfang habe ich teilweise dann ich habe so nach 'ner 1/2 Stunde zu 40 Minuten gemerkt: „Oh mein Gott, ich was ist los? Ich möchte ich gucke ja gerade YouTube-Shorts so“, ne? <chuckles> Und und genau, aber mittlerweile mittlerweile geht's zum Glück. <laughs>
<chuckles> Mhm. Ja. Ja, also es ist absolut Wahnsinn, wie man da einfach in so 'n Autopilot schaltet und gar keine Kontrolle mehr hat und dann irgendwann wirklich als ob dich jemand grade mal gekniffen hat und du aufwachst, denkst dir so: „Hä, warte mal hier eigentlich“, <chuckles> ne? Das ist wirklich verrückt, ja. Und wie würdest du weil ich meine, das was was du jetzt sagst, das äh, das klingt natürlich extrem erfolgreich in deinem Fall, aber auch verbunden mit sehr viel Selbstdisziplin. Hättest du irgendwie 'ne Idee, wie du anderen Leuten vielleicht 'ne Hilfestellung geben könntest, zu dem gleichen Ergebnis zu kommen, die sagen so: „Ey, ich habe genau das gleiche Problem, aber ich kriege das einfach nur mit Willenskraft nicht hin.“
Ja, das ist Wahnsinn. Also, ich würde sagen, dass es bei mir was bei mir also, ich ich hatte kein großes Problem das quasi auszutauschen, ähm, weil weil mich die langen Videos im Endeffekt ähnlich also nicht also n natürlich sind die, ähm, Kurzvideos sehr viel sehr viel, ähm, äh, dopaminintensiver, aber die ku die die langen Videos haben mich trotzdem intensier äh, interessiert und die habe ich trotzdem geguckt und so habe ich das graduell halt machen können. Aber was ich jedem sagen würde, ist auf jeden Fall, dass man sich wirklich bewusst machen muss, wie schlecht das eigentlich ist, wenn man diese wenn man die guckt und ich bin der Ansicht, wenn man das wirklich nicht will also es gibt ja Leute, die sagen: „Ja, ich habe viel zu viel“, was ja auch wahrscheinlich dann stimmt, aber im Endeffekt wollen sie es ja trotzdem machen, weil's halt eben Dopamin bringt. Aber wenn du dein Gehirn davon überzeugt kriegst, dass es das nicht will
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm.
auch wenn es dadurch Dopamin kriegt, keine Ahnung, zum Beispiel jetzt wie Drogen. Ich wir nehmen k wir nehmen k also, ich hoffe, aber dass wir dass wir keine Drogen nehmen, obwohl es natürlich sehr toll w wäre, aber wir wissen, äh, wie schädlich es wäre. Und wenn man sich das bewusst macht, dann denke ich, dass es leichter fällt.
Mhm. Mhm. Ja, ist 'n absolut, äh, gutes Beispiel. Ich glaube auch, de der große Unterschied ist, dass es natürlich kritische Stimmen gegenüber dem, äh, Konsum von solchen Videos und generell Social-Media-Content gibt, aber die, glaube ich, einmal A, nicht laut genug und auch nicht, äh, kritisch genug sind. Wo ich mir denke so, wie wie viel Aufklärung und, ähm, gerade auch medizinische Folgen einem, ähm, beim Drogenkonsum zum Beispiel nahegebracht werden. Ich glaube, da können wir echt auch noch deutlich mehr machen, dass die Leute wirklich verstehen so: „Ey, du frittierst dein Hirn da. Das ist nicht einfach nur was gucken und es bringt dir überhaupt gar nix.“ Ähm, wenn ich fand es auch interessant, mir haben Leute dann häufig schon gesagt: „Ja okay, aber ich habe ja jetzt auch nicht die Zeit, so lange, äh, Videos zu gucken.“ wo ich mir dachte: „Hm, gucke mal wirklich auf die reale Zeit, ob du so viel weniger Zeit verbringst mit diesen Kurzvideos.“ Also, ist schon, äh, wirklich spannend, wie wie du es auch beschreibst, wie wie wie wenig Einfluss man dann am Ende irgendwie noch hat, weil das Dopamin irgendwie, äh, dann doch dem Hirn mehr Ansagen macht als der Verstand. Ähm, würdest du denn sagen, dass also, wie wie fühlst du dich jetzt, nachdem du das so 'n bisschen für dich in den Griff bekommen hast, könntest du so 'n bisschen das Vorher und Nachher beschreiben? Vielleicht auch, was deine eigene innere Ruhe und deine Energie anbelangt?
Mhm. Ja. Also, ich würd sagen, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, das war mir vorher ehrlich gesagt gar nicht so richtig bewusst, aber ich bin schon 'n bisschen stolz darauf, dass ich das geschafft habe, weil wie gesagt, mir war das vorher gar nicht so richtig bewusst, aber ich würde sagen, dass es halt auch 'n großen Einfluss darauf gehabt hat wie viel Sinn das hat, was ich gucke. Und, indem ich halt sinnvolle Dinge gucke, habe ich zum Beispiel Englisch, äh, mein Englisch sehr wie sehr, sehr viel verbessert. Ich habe mein Allgemeinwissen sehr, sehr viel gew verbessert, mein mein Wissen in meinen Interessen massiv verbessert. Also, es hat 'n sehr, sehr bildenden Effekt. Also, so schlecht die sozialen Medien sind, du kannst einfach unheimlich viel lernen. Du hast unheimlich viel schnell erreichbares, kostenloses Wissen. Das Problem ist nur, du musst wissen, wie du da rankommst und das ist halt ja, genau.
Mhm. Ist dir das denn irgendwie einfach bewusst geworden oder hat dich, äh, jemand darauf gebracht oder hast du selber auch dafür darüber dann vielleicht Videos geguckt oder gelesen? Oder wie bist du, sage ich mal, zu diesem Aha-Moment gekommen?
Ich würde sagen, es war beides. Also, ich ich bin wie gesagt, ich hatte da früher sehr, sehr viele Probleme mit. Ich bin so vom Zweier-Schüler zum Fünfer-Schüler geworden innerhalb von 1 Jahr, wo ich mein Handy bekommen habe. Ähm, von daher, alleine das hat mir schon 'nen 'nen Aha-Moment gegeben, aber den dann habe ich auch mit Freunden ja, dann habe ich auch mit Freunden geredet und so weiter und da hat man sich natürlich dann darüber unterh also, was heißt natürlich, aber zum Glück haben wir uns dann darüber unterhalten und da kam das halt dann noch mal so hoch und wie gesagt, es hat sehr, sehr lange gedauert. Es hat an die 6 Jahre gedauert, aber
Wow, so krass. <chuckles>
Ja, <chuckles> genau.
Mhm. Verrückt. Also, okay, du sagst: „Durch den Austausch mit Leuten, die eventuell dieselben Gewohnheiten haben und dadurch auch dieselben Probleme, seid ihr dann quasi wie so 'ne un unorganisierte Selbsthilfegruppe dagegen, selbst so 'n bisschen da drauf gekommen, dass das einfach kacke ist“. Ist ist das in deinem, ähm, Umfeld denn auch so? Haben hast du da festgestellt, dass die Leute da auch ihre ihre Nutzergewohnheiten umgestellt haben?
<laughs> Ja, also das finde ich sehr, sehr interessant, weil es war sehr interessant zu sehen, wie halt die die Mitmenschen, die jüngeren Mitmenschen, sage ich jetzt mal ähm, die einen haben es geschafft. Die einen früher, die anderen später und die anderen nicht. Und und das ist in äh, unheimlich zu sehen, wenn also, unheimlich Leute zu sehen, die es immer noch nicht geschafft haben wie wie wie negativ das ist. Und wenn man sich das denkt: „Boah, das war ich mal.“ So, ich hab meine 10, 12 Stunden YouTube am Tag durgesuchtet, ne?
Mhm.
Ja. <laughs>
Ja. Ja, aber ey, wirklich, äh, Respekt und Wahnsinn, dass du das auch vor allem nur mit so viel Selbstdisziplin, Recherche und Reflexion hinbekommen hast. Finde ich echt beeindruckend. Also, von wegen hier, Gen-Z wäre so wäre so unselbstbestimmt, <giggles> kann man sich einiges, äh, von abgucken. Und, ähm, ich danke dir auf jeden Fall für das Teilen und auch für, ähm, die detaillierten Backgrounds, die du einem da lieferst. 'N sehr wichtiges Thema und ich glaube, du hast da 'n guten Weg für dich gefunden. Ich bedanke mich.
Vielen Dank. <chuckles> Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Okay, tschau.
Tschüss.